Certo. Però effettivamente cioè ti fa un po' strano, comunque, che tu pensi a una cosa e poi esatto, esatto ti esce capita capita spesso effettivamente, quello ormai l'ho dato un po' cioè ormai l'ho dato per scontato cioè capita.
<chuckles> Può fare un po' di impressione. <chuckles> Ma senti, ma ri rispetto al passato, che comunque, mhmm, si capisce che tu hai una cultura musicale abbastanza precisa e anche approfondita. Ehm, e rispetto al passato, ecco, quando eri più piccolo tu la musica come l'hai raggiunta? Che cosa facevi? Vedevi magari, mhmm, i video su YouTube piuttosto che andavi in qualche negozio specializzato per scoprirla?
Io quando ero più piccolo, sui 6-7 anni, ero molto influenzato dai miei genitori
Mh.
ehm, in quel periodo si usa utilizzavano d le chiavette, comunque la musica co la scaricavi co la pagavi singolarmente, la scaricavi sulla chiavetta, comunque qualcosa di simile, qualche ehm, qualche strumento simile e te l'ascoltavi in macchina, dove ti capitava, soprattutto in macchina, a me succedeva che con mio padre
Sì. Certo. E quali erano i generi prediletti dei tuoi genitori per poi arrivare alla musica diciamo elettronica, come ci sei arrivato?
Mh-mh. Eh allora mio padre sicuramente è stato quello che mi ha i i cioè proprio forgiato nella musica elettronica, perché comunque lui è un grande fan, ascoltava principalmente quando ero più piccolino ascoltava musica elettronica, tipo Swedish House Mafia, IBC, comunque i DJ che davano 2010-2015. Poi ascoltava comunque il pop, tipo Lady Gaga, Katy Perry, soprattutto Lady Gaga. Quindi comunque lui ascolta proprio musica, mhmm cioè un un po' di musica cioè in realtà era tutto abbastanza, comunque, commerciale; cioè erano comunque artisti famosi, non era tanto di nicchia. Però comunque
Mh. Sì. Sì, però era già direzionato verso quel genere un po' più elettronico, piuttosto che il classico, per dirne uno, cantautorato all'italiana o il pop. I
Ecco quella quella era era mia madre invece. Cioè, ha avuto questo mh-mh. Esattamente, infatti io ascolto un po' di tutto tuttora anche per quello, perché ho ho sempre ascoltato di tutto da cioè ovviamente ho sempre preferito un po' la musica di mio padre; però comunque, alla fin fine, ascoltandola, in ogni caso, la musica che ascolta mia mamma, cioè non è che la apprezzo meno, però apprezzo tutto anche perché
Ecco. Quindi avevi 2 campane. <chuckles> Mh-mh. Ti piace ugualmente però, se dovessi scegliere, diciamo che prediligi la musica elettronica rispetto all'altra. Ma il motivo per cui la prediligi è perché è più ballabile, perché ti ti dà più, mhmm, <tsk> ehm magari anche l'utilizzo proprio della musica dà delle sensazioni differenti, è più, ehm, profonda, non qual è la tua impressione?